Je viens te voir parce que je t'avoue que je traverse une période, heu, vraiment, heu, hyper frustrante. Hem, je travaille dans l'événementiel sportif et c'est vrai que c'est une carrière qui, vraiment, heu, me prend, heu, bah, grave, en fait, heu, aux tripes et tout. J'adore ce que je fais, heu, et, heu, j'aime toujours au m enfin, on va dire un peu, heu, pousser la barre, heu, de plus en plus haut, et, heu, là, j'avais vraiment obtenu le job de mes rêves, heu, pour travailler à l'US Open. Je suis vraiment passionnée de tennis, je travaille dans plusieurs tournois de tennis, tout ça. Et en fait, heu, voilà, j'avais tout, j'avais le job, heu, j'étais prête à partir et, heu, en fait, heu, la personne qui m'a recrutée, heu, a fini par me ghoster à cause d'un problème de visa parce qu'en tant que française, heu, voilà, elle m'a dit que, heu, heu enfin, j'avais tout, le rôle, tout ça, elle m'a dit: «Non», que finalement c'était pas possible au niveau du visa. Moi de mon côté j'ai tout tenté parce que, heu, je pf je pouvais pas accepter cet échec de me dire que j'ai tout pour y aller et en fait à cause d'un bout de papier, littéralement, heu, mon rêve, heu, s'échappe, littéralement. Donc voilà, j'ai fait toutes les recherches, au final, heu, j'ai été, heu, super frustrée de de pas avoir de réponse et de pas pouvoir, heu, mener à bien ce projet et, heu, je me rends compte que, hem, j'ai énormément de mal à accepter, heu, les échecs, heu, notamment, tu sais, dans des situations où vraiment je me donne, heu, à 2000 % parce que c'est vrai que quand je m'investis dans un projet, j'aime bien vraiment, mais, me mettre à fond, mais à fond, à fond, heu, et et là je t'avoue que, ben, ça va faire, heu, on va dire 1 mois que ça s'est passé, 1 mois 2 mois et, heu, et, bah, depuis ces 1 mois 2 mois, c'est vrai que je le rumine pas mal et je me dis: «Mais comment, heu, ça a pu ne pas se faire?», heu, et j'arrive pas à trouver un peu le positif de cette situation, donc je veux savoir si tu as un un petit peu des conseils pour déjà m'arrêter m'aider à à m'arrêter de ruminer, et puis, bah, à accepter un petit peu cet échec et me dire que ça s'est pas fait et puis, bah, c'est pas grave, quoi.
Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Waouh, j Ah non. Mouais. Mmh. Mmh mh. Ouais, mais je comprends, ça doit être hyper frustrant comme tu dis, c'était ton rêve, heu, tu touchais, heu, ça du bout des doigts, heu, et et là, heu, c'est un facteur extérieur, hem, qui t'empêche de faire ça. J'aurais envie de dire, déjà, hem, que quelque part, heu, hem, c'est pas, mmh ou peut être c'est à toi de définir après, que c'est pas tant un échec dès l'instant, toi, tu as fait tout ce qui était dans ton pouvoir, heu, pour réussir. C'est-à-dire tu peux même pas t'en vouloir parce que tu as tout fait et même après quand on t'a dit, heu, heu: «Tu peux pas à cause des papiers» tu as cherché des solutions. Heu, malheureusement c'est pt c'est peut-être ça, la difficulté. C'est d'accepter que des fois, il y a des des choses qui nous échappent. Heu, je sais pas. Hem, qu'est-ce qui te fait dire que toi, c c'est ça, c' tu peux mettre la définition d'échec sur ce qui t'est arrivé?
Mais c'est ça. Mmh mh. Ouais, bah, oui. Bah échec, même si tu dis effectivement que c'est, heu, comment? Que c'est, heu, extérieur parce qu'effectivement, pour le coup, j'ai vraiment tout fait. Je me dis, heu: «À cause d'un bout de papier, il y a même pas une solution possible pour pouvoir, heu, que ça se réalise». Enfin, moi, ça me frustre trop parce que je sais qu'en soi, il y avait la solution et le problème, c'est vraiment cette, heu, dame qui prend le temps de me recruter, de me faire passer toutes les étapes et cetera, pour au final, heu, 1 semaine après, me répondre, me dire: «Ah non, en fait, c'est pas possible» et je me dis, heu: «Franchement, j'avais tellement tout fait sur un plateau pour pour elle, pour que ça puisse se faire, la procédure et tout ça», que je me dis: «En fait, heu c'est un échec dans le sens où, heu, il y a pas de il y a pas de possibilité que je puisse le faire». Heu et du coup, pour ça ça me frustre. Mais après, moi, je suis hyper, heu, dramatique. C'est peut-être pas le mot mais, heu, mais c'est vrai que ça me tenait tellement à cœur de faire ça que je me dis, heu: «Je peux pas accepter que ça ça ça marche pas, quoi», tu vois?
Mmh. Mmh mh. Mmh mh mh. Ouais. Mouais, mais je comprends, mais c'est un sentiment, mais, heu, qui est 100 % légitime, hein. Dès l'instant où c'était un rêve et que tu peux pas y accéder, heu. Non, non, c'est pas du tout du drame, au contraire. C'est que ça te tient à cœur. Moi, ce que je trouve, heu, de bon là-dedans et c'est très bon signe pour toi, c'est que, hem, alors, heu, tu disais tu ruminais, mais en fait, heu, j'ai l'impression que tu cherches quand même une s une solution s soit pour, heu, ne pas revivre ça, heu, soit c'était vraiment quelque chose, heu, à laquelle tu tenais. Donc du coup, je je pense, vu comme tu dis, heu, tu es quand même quelqu'un qui s'accroche, qui est tenace. Franchement, bravo, déjà d'avoir obtenu ça. Je pense qu'il y a très peu de place. Hem et que c'est, heu, seulement, heu, le bout de papier qui manque, mais en tout cas, sur tout le reste, en réalité, je trouve que, des fois, dans des situations comme ça, heu, c'est toujours bien de réévaluer tout ce que tu as réussi, tout ce que tu as fait, heu, pas pour dire, heu, je vais me contenter de ça. Mais en fait, ça, c'est acquis. Ça, c'est sûr que, heu, ça veut dire que ton profil, il est assez intéressant pour être sur des compétitions, heu, des événements sportifs internationaux, de renommée. Heu, ça veut dire que tu as réussi à attirer l'œil de d'une recruteuse, heu, qui, j'imagine, devait être très rigoureuse et ne prend pas n'importe qui pour ce genre d'événement. Il y a il y a plein de choses comme ça. En fait, ça, c'est acquis, c'est acquis. Et ça veut dire que tout ça, tu le prends dans ton petit bagage et tu vas pouvoir le réutiliser pour les prochaines opportunités. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu aurais pu acquérir, heu, avec cette expérience, heu, qui a été un échec et que tu peux quand même garder, que tu pourras transformer derrière?
Mmh mh. Ouais. Ouais les Ouais, mmh. Mouais. Mmh mh. Ouais. OK. Ouais, non, bah, de toute façon, c'est sûr qu'au moins, je sais que, heu, en tout cas il y a toujours des solutions. Après ça dépend des personnes, comme tu dis ou, heu, voilà tu as un un, on va dire f un facteur extérieur, qui en l'occurrence était cette, heu, cette cette dame qui qui me voulait me recruter, qui a fait que ça ça ça se faisait pas. Mais au final j'avais tellement poncé, heu, tous les sites d'immigration américaines et cetera, en plus c'était vraiment pour même pas pour m'installer, c'était vraiment pour, heu, 1 mois quoi, le temps du tournoi
Mmh mh. Ouais. Mmh mh.
que je me dis, heu heu, en soi ça aurait pu être possible mais difficile et et et rien n'est impossible, heu, donc hem, en vrai, sur ça ouais, ça m'a permis de me me prouver que, vraiment, heu, il y avait une possibilité. Parce que c'est vrai que, quand j'en parlais aux gens, au tout début, heu, qui me disaient: «Ah aller aux États-Unis, c'est impossible pour un tournoi temporaire» hem, en soi, c'est possible avec les recherches que j'ai fait. C'est compliqué, mais il y a un moyen d'avoir un visa particulier, heu, ça s'appelle le visa, heu, compétences, heu, extraordinaires. Alors, pas du tout, heu, que je me considère extraordinaire loin de là, mais, heu, ils v par par ça ils veulent dire, tu sais, les les personnes, heu, qui ont des atouts, on va dire que que qui sont pas faci facilement remplaçables par, heu, les employés américains. En l'occurrence, c'était le fait de parler plusieurs langues, d'avoir des des de l'expérience dans plusieurs tournois internationaux tout ça, que j'avais le s le dossier béton pour ça, que j'avais constitué. Il fallait que je constitue le ça avec, heu, tu sais, genre des lettres et cetera. Et au moins l'avantage, c'est vrai maintenant que tu me le dis, je viens d'y repenser, heu, j'ai créé un site internet juste après cet échec-là, pour un petit peu me faire, tu sais, comme un portfolio. Heu, et en fait, bah, même si les lettres au final de recommandation que j'avais eues de mes grands chefs, heu, d'autres tournois ou d'autres, heu, événements sportifs, hem, qu'ils m'avaient fait pour le visa, même s'ils ont pas servi pour le visa, vu qu'au final la dame n'a pas voulu, heu, envoyer, heu, la demande, heu, j'ai pu réutiliser un petit peu leur, hem, leur revue, heu, pour, heu, un peu étoffer mon site, heu, et justement faire un petit peu des des commentaires de personnes, heu, de de recommandations en fait, tout simplement. Donc au final, non, j'ai pas perdu, heu, j'ai pas tout perdu avec ça, heu, voilà quoi. Et j puis j'ai vu que j'avais des gens qui me soutenaient et qui étaient prêts à me recommander, à m'aider si besoin, donc ça c'était vraiment super.
D'accord. Hein, hein. Mmh, mouais. Moui, oui. Mmh, d'accord. D'accord. Ouais. Mais ça, c'est trop bien en fait! Parce que tu es, en fait, en train de me dire que tu l'as déjà transformé quelque part, heu, cet échec. Tout de suite, heu, tu as un super réflexe qui est de créer un site, heu, pour faire ton portfolio et de réutiliser quand même tous les atouts que tu as eus. Donc ça, je trouve, heu, que ça montre une, heu, une force de résilience qui est assez folle, hein. Donc ça, je trouve ça trop bien, hem, heu, tu sais, heu, il y a un podcast comme ça sur France Inter, ça s'appelle «Adulescence», et dedans, hem, ils invitent, heu, de bon ils posent des questions sur, tu sais, ces fameux, 1ères grandes étapes en tant qu'adulte. Et heu, il y a un épisode qui parle de du fait de peut-être rater sa vie, de pas être heu, de pas réussir à temps tout ça, il y a il y a un gros chapitre sur le l'échec, la notion d'échec. Et heu, tu as ce neuroscientifique là, heu, qui s'appelle, heu, Albert Moukheiber, ouais, et en fait, il explique que ce rapport à l'échec, en fait, heu, on on faut re pas dire, heu: «C'est super d'échouer, c'est trop bien.» Non c'est, heu, c'est nul d'échouer. Mais, hem, dans l'idée, c'est, à chaque fois de dire, de de prendre conscience que, heu, il y a quelque chose qui n'a pas marché, que tu en es là, à ce moment-là, et derrière, si tu prends ça comme, heu, un moyen, comment dire? De former ton cerveau pour survivre, ça veut dire que la prochaine fois que ça t'arrive, déjà, le 1er truc que tu vérifieras peut-être, déjà, c'est, est-ce que tu vas avoir un visa? Et, hem, et peut-être que même, tu vas anticiper, voire faire des demandes de visa ou trouver des moyens d'aller aux États-Unis, parce qu'il y a plein de compétitions sportives là-bas. Ça reste ton rêve. Si c'est pas cette édition-là, peut-être celui de l'année d'après, ou encore celui de l'ann à l'année d'après. Tu es pas disqualifiée pour les prochains en fait. Donc c'est juste que ça repousse un rêve, mais, heu, si tu arrives à garder tout ce que tu as acquis-là, en termes de leçons pour les prochaines candidatures, je trouve ça génial.
Un petit peu ouais. Ah OK je connais Ah OK. Mmh mh. OK. Mmh, ça oui, c'est clair. Mmh. Ouais b Mmh mh. Ouais bien sûr. Ouais, ce serait cool. Ouais, franchement, ce serait trop bien. Franchement, ce serait trop bien et heu, j'espère vraiment que que ça va le faire. En tout cas, bah, je vais faire mon maximum pour que pour que ça marche. Chaque année, heu, la dame, heu, la dame, elle recevra son mail hein, c'est sûr. Après je pense que, mmh, quelque chose chose qui m'a fait prendre du recul, heu, c'est de me dire, heu: «t'investis pas trop, heu, physiquement, mentalement et surtout émotionnellement, comme ça avait été le cas, heu, sans connaître forcément les personnes.» parce qu'en fait, tant que quelque chose n'est pas signé, tant que quelque chose n'est pas acté, on va dire, heu, c'est pas fait, quoi. Disons que, hem, là j'avais pas encore signé le contrat, heu, étant donné qu'on attendait le visa, voilà. Effectivement, c'était positif d'avoir l'offre d'emploi, elle me l'a dit, droit dans les yeux, heu: «je veux que tu viennes toi» et cetera, mais il y a pas de preuves concrètes. Donc en soi, c'est vrai que, heu, pour les prochains les prochains tournois, que ce soit celui-là ou d'autres hein, d'ailleurs, heu, je pense que je prendrai un petit peu plus de recul, de me dire: «Voilà bon, il y a une bonne étape positive, mais c'est pas encore fait. Et tant que c'est pas fait, heu, te réjouis pas, ne saute pas au plafond, heu, prends le temps de faire toutes les procédures et heu, après seulement lorsque c'est sûr à 10 000 % heu, et non pas 99 %, là tu pourras te réjouir et et éviter de, mmh, d d'avoir le retour du bâton» où en fait bah, comme je t'ai dit, je m'étais tellement investie, heu heu, bah, sur tous les dans tous les aspects, tu vois? Que franchement la redescente de, bah, non en fait, tu peux pas le faire parce que tu as pas de visa, ah ouais franchement c'était dur.
Mmh ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, je comprends hein, vraiment. Mais c'est que s en p ouais c'est si tu t'es vraiment investie, que ça t'a stressée, et que ça te générait un max d'émotions, hem, mais au moins, c'est que là, tu m'as l'air de dire: «Je gagne en sagesse.» et hem, et la prochaine fois, tu peux aussi savoir que, bah, du coup, vu que tu l'as déjà fait, tu sais à quoi ça ressemble, c'est hyper rassurant. C'est comme tout apprentissage dans la vie, hein, heu, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas pouvoir le refaire, mais avec peut-être moins d'investissement émotionnel, moins d'efforts, parce qu'en réalité le le stress et la peur qu'il y a autour, ils ils étaient pas forcément nécessaires, j'imagine. Mais, mmh, le fait de savoir par cœur, c'est comme un chemin, heu, que tu utilisais avé que tu prenais, heu, avec une carte, un GPS ou quoi. Le moment où tu le sais par cœur, il y a un soulagement, tu le fais les yeux fermés, tu vois? Tu es dans ta voiture, tu conduis et et c'est tout. Mais je crois que, vraiment, c'est un peu, heu, ouais, un un signe du destin qui te dit: «Bon, heu, tu es qu tu es tu es prête, c'est bon tu as géré le truc, c'était un entraînement la prochaine fois c'est sûr ça va le faire.»
Mmh mh. Ouais complètement. Ouais. Mmh mh. Ouais ouais, complètement. Ouais tu as raison. Mmh mh. Non mais je vois, mais franchement, hem, enfin, déjà, merci beaucoup pour tout. Parce que je te jure, le fait de t'en parler, ça me ça m'enlève comme un petit poids. Je me sens, heu, je me sens déjà hyper écoutée et ça fait vraiment du bien, en fait, juste d'en parler quoi. Parce que, bah, effectivement, heu, c'est pas parce qu'on en parle, qu'au final ça va se réaliser forcément. Mais, heu, ça permet de prendre un petit peu du recul et puis tu m'as donné des super bons conseils, d'ailleurs j'ai noté le le nom de ton podcast là que tu m'as donné, ça m'intéresse, je pense que je vais essayer d'écouter ça. Mais, heu, mais ouais en tout cas, heu, je pense que, mmh, je vais utiliser tes conseils pour, heu, pour prendre du recul et puis, heu, continuer quand même de persévérer, tes mots m'ont m'ont fait très plaisir d'ailleurs. Je me sens je me sens un peu reboostée tu vois? Donc, heu, au moins, je me dis que ce que je fais a du sens et que, heu, et que, heu, d'après toi, bah, tout tout n'est pas non plus, heu, c'est c'est pas parce qu'il y a un échec que forcément le reste, heu, est voué à aussi, heu, être un échec donc, heu, ouais, merci beaucoup pour, heu, pour ton temps et puis, bah, pour tes super conseils.
Bah, je t'en prie, en tout cas franchement, tu peux être super fière de toi, parce qu'en fait, c'est déjà une 1ère grosse réussite et je doute pas une seule seconde que tu vas réussir ta carrière et que tu auras des belles opportunités. Mais en plus là, tu seras encore plus prête, pour encore mieux les saisir, voire les créer. Donc, heu, en tout cas, tu hésites pas, hein, si tu as besoin d'en reparler ou de revenir sur de futurs projets, ben, je suis là pour t'aider, hein.
Merci beaucoup.